Fi fíjate que fue algo muy curioso. Yo ya tenía tiempo leyendo libros así, tipo de desarrollo personal, de liderazgo. Autores como John Maxwell, Dale Carnegie, Robin Sharma, Ryan Holiday, Viktor Frankl. Y y, este, justamente en un en un 2019, en una eh, intercambio de esos de de la oficina, ¿no? De de navideños, un chavalo me regala el libro, que era el más reciente de Robin Sharma, de nombre El club de las cinco de la mañana.
Ujú. Sí. Ujú. Okey. ¿Robin Sharma tiene el libro del budista que vendió su Ferrari? El monje que vendió su Ferrari. Ya, ya, ya.
Es Ese libro te invi El monje. El monje, sí. Es-e ese fue como que su primer bestseller, que lo ahí ya tiene como bue buenísimo. Eh, y, este, entonces, yo leí ese libro. Te invita te invita a levantarte a las 5 de la mañana antes de que salga el sol. Y, eh, ahí vi viene ese esquema de que la primera hora la fracciones en 20 minutos. 20 minutos para meditar, 20 para hacer ejercicio y 20 para leer. Ese libro lo leí entre Navidad y Año Nuevo del 2019. Me llamó mucho la atención y tú sabes, ¿no? 2020, Año Nuevo, vida nueva, ¿no? Con toda la actitud y vámonos para adelante. Y y me pues, el el 4 de enero del 2020 empecé con esta aventura. Mucho frío, por cierto, pero, pues, con mucha motivación de hacer las cosas. Y me levanté, este, a a a meditar, que debo decírtelo que no sabía meditar. O sea, yo, por ejemplo, quería concentrarme y al rato más tarde: "Tengo que ir con el cliente aquel, tengo que mandar aquel reporte." <laughs> Sí, sí, sí. Me sirvió mucho, pu para ello me sirvió mucho una aplicación que se llama Calm, así como calma en inglés, eh, lo usé por mucho tiempo, este, por algunos meses, donde pagué suscripción y y con las meditaciones guiadas sí sí sí me ayudó a a encarrilarme, ¿no? En el tema en el tema de la meditación. En cuanto al ejercicio, pues sí, este, pues a veces caminaba. Caminaba mucho, a paso muy rápido, acelerando la frecuencia cardíaca. A veces un poquito lagartijas, eh, mancuernas. Así ahí le ahí le fui variando. Y también me hice muy consciente en lo que me llevaba a la boca, ¿no? Entonces, dejé de comer mucho alimento ultraprocesado y así. Y y entonces sí, esto me me ayudó bastante, ¿no? Que hasta, pues bajé bastante de peso, de 120 kilos que pesaba en enero del 2020, que para agosto del 2020 andaba pesando 90 kilos y, así me he mantenido hasta la fecha.
Muy bueno, muy bueno. Sí. A ver, sígueme contando. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, claro. La mente luego luego te empieza a distraer. Sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Ajá. Sí. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ujú.